Ah, actually ano, ah ah, yung mga paborito ko siguro mga ano palagi kong ginagawa siguro nung bata pa, siguro ano, eh, pag alam mo yung parang pag-uulan ah, lalabas kami, eh. Ah, magpapa-ulan kami ganun. Tapos yung ano naman kasi siyempre ano si ah, abroad naman OFW kasi yung tatay ko mahilig kami ng mga pinsan ko mag Playstation, yung Playstation I pa nun tapos yung Game Boy. Yun yun yung natatandaan ko dati, mhm.
Oo. Mm. Ay ganun. Wow. Game Boy yung mga ah
Yeah Game Boy.
Oo, tapos, ah, ano siya?
Parang after nung Brick, parang after nung Brick game di ba parang Game Boy tapos nag Playstation na di ba. Yun yung PSP na yung sunod, mm.
Oo. Oo pero matanong ko lang. Ah, nabanggit mo rin kasi na nakapag-outdoor ah, play ka. Eh, ano mas prefer mo doon, yung meron ng mga ganyan? Na mga ah, Playstation, gadgets, or gusto mo pa rin yung mga larong pang labas?
Mm. Mm. Para pero para sakin kasi ano, eh, mas gusto ko yung dati. Kasi dati kasi mas na ma dun ako natuto talaga makipag-communicate sa ibang mga bata. Yung makisama di ba? Yung talagang yung talagang pinagpapawisan ka kasi di ba ngayon hindi naman sa pagju-judge no sa mga kabataan masyado silang soft ngayon. Kasi siyempre nakakulong lang, parang medyo introvert na daw sila na tinatawag. Kaya medyo ang daming iniisip nila kaya nagkakaroon ng anxiety siguro tsaka depresyon di ba.
Oo. Oo. Totoo yan. Ay tama, oo pansin ko yan.
Yun lang pa, mhm.
Oo pansin ko nga yan. O pansin ko yan kasi yung ka ah, pa pamangkin ko na i-stress lagi eh pag galing sa school, unang hanap yung phone niya para sa Roblox. Tapos minsan may mga event event pa daw na kailangan may lagi ng ganitong gabi, ay bawal naman talaga magpuyat sa kanila. Talagang ayun pag time na hindi nakaka get ng o naka claim ng mga ano ganito. Talagang na nababalisa sila. Oo ano talaga ng epekto ng gadget sa mga kabataan ngayon no? Nabibigyan sila ng responsibilidad na kahit di naman dapat na di ba. Ayun, eh, matanong ko din pala, an ano yung palaging o, ah, sinong mga taong malapit sayo noon at paano nila kau at paano nila kausap o tinulungan nung maliit ka pa?
Ikaw ba? Mm. Mm. <chuckles> Oo. Yun oo. Ah, Yes, tama. Mm. Yes, tama. Hmm, sige.

Uy, magandang araw sa'yo, kamusta?
Ah, magandang araw din. Ah, okey lang din ah, ikaw ba?
Ayun ah, dito naman sa'kin ayos lang din naman at medyo maulan at malamig ngayong panahon. Eh, diyan ba ganun din ba?
Mm, oo, ayun. Ah, actually ano din sobrang init naman dito sa probinsya namin dito sa Bicol, sobrang init, mm, oo.
Ah, yan. Kas ay, maganda diyan.
Ayun, nap hmm, oo nga, eh. Na na napatawag ka ata, mm.
La lalo na oo. Ayan, kasi ah, gusto ko lang din malaman o ano ba kasi yung mga ala-ala mo nung bata ka pa, masyado kasi akong ah, magba gusto ko kasi magbalik tanaw eh, may masasabi ka ba diyaan?
Mm. Mm. Oh, okey, okey. Grabe ano, napaka-nostalgic naman nung tanong mo. Actually, an ang dami eh, siguro yung hindi ko talaga makakalimutan nung bata is yung siyempre paglaro ng mga Tag of War, kasi wala wala pa kasing ML 'di ba, nung mga panahon na yun Tag of War, yung text 'di ba, pogs. Tapos yung ano kung medyo may kaya ka, kaya mo yung Beyblade o kaya yung ano yung Crush Gear, Yu-Gi-Oh yan, Yu-Gi-Oh yes. Ta tapos naman ano kung tapos kasi siyempre laking probinsya, alam mo yung parang pinapatulog kami 'pag hapon. Tapos yung ano 'pag a after ng klase aakyat pa kami ng bayabas. Tapos siyempre 'pag summer, hindi hindi mawawala 'yong ano paglipad ng saranggola, kite yung kite. Yun, na napakayaman nung kabataan ko, ah, ikaw ba may gusto ka ba idagdag dun?
Oo. Oo. Oo. Ayan, yung mga yug oo, mga Yu-Gi-Oh yung card. Ay, ayan. Uy. Kaya nga, napakaganda yan ah.

Sobra, eh, kasi kas syempre kasi nasa ano nasa city ka na na nasa city na kasi kako kasi ako ngayon, parang solong buhay na. Ah, kasi noon sa probinsya kasi sobrang ano 'yung parang simple lang, eh, empre siyempre sa Bicol more on mga mga puno ganon, mga taniman talaga kami. Kaya sobrang, talagang ano eh, wala kaming gadget talaga, 'yung inaasahan talaga namin 'yung mga outdoor activities lang din talaga. At the same time 'yung ano lang 'yung, parang, 'yun nga bago syempre ba 'pag umaga pa lang lalabas na 'di ba? Uuwi ka lang kakain pa kakain na, tapos manonood kayo ng Myx, 'yun 'yun 'yung 'di ko makakalimutan sa mga friend ko. 'Yun daily top 10 hindi puwedeng matapos 'yung araw na hindi matatapos 'yung daily top 10, 'di ba?
Oo. Hmm. Ah. Oo. Ayun, na Myx. Oo, aalamin mo kung sino 'yung nag-u to-top 1. <giggles>
Top top 'yan, top 1. 'Tsaka yung siyempre 'yung anime 'pag hapon, bago matulog, 'di ba, or after matulog noon, anime talaga. Ngayon kasi, medyo ano na kasi ngayon 'di ba, parang teleserye na, eh. 'Di ba, puro nalang landian, kaya nawawala na 'yung ano, eh, 'yung parang, kaya ang mga kwestyon ng mga pamangkin ko din ngayon, "Ah, tito ano po 'yung kabet?" mga ganun ba, 'yun ang tanong sa'kin, eh, ang pangit 'di ba? Mm.
Ay, totoo. Ayun, na naman. Totoo. Sampalan. Oo. <chuckles> Oo nga, yu pansin ko nga ngayon 'no? Parang mga telebisyon ngayon wala na masyadong pambata, puro nalang mga pang nanay. Talagang nanay ko rin na-a-adapt ko din na, "Bakit di niyo ba ako mahal?" Mga ganon-ganon. Na-aadapt na sa mga teleserye na mga akala mo naman noong nasa, ah, telebisyon siya. So ayun, totoo 'yung sinabi mo na na limitahan na din 'yung, kung ano 'yung nangyayari na sa, nangyari sa atin dati na sa ngayon, kaya ang mas ma prinapra mas pabor nga sa mga bata ngayon yung maglaro na lang sa phone, kasi a a 'yung maraming option, 'di ba?
Mm. Wala na, 'yung mm. 'Yo oh. <laughs> Mm. Ay, oo.